E, a linguagem do meu marido é toque físico. Ele adora fazer carinho, ele sempre faz carinho em mim
Hum, olha só.
E a minha é presentes e tempo de qualidade ah, a dele também é p tempo de qualidade também, acho que é es acho que é essas 2. E a sua?
É, então. É isso aí, isso é muito bom, é justamente, tempo de qualidade, por exemplo, que você passa com a pessoa. Por ia até porque, o tempo passa, como a gente diz, né. Então se a gente não ap aproveita que É. Se a gente não aproveita a oportunidade pra estar com a pessoa, né, e e e a gente mostra carinho assim, às vezes nem é aquele super eu vejo por mim, às vezes nem é aquele super filme que eu gostaria de estar assistindo. Mas, eu aproveito a oportunidade pra estar ali, meu marido tá assistindo
Uhum. Sim. Sim. Eu gosto muito de formar memórias. Uhum. Sim. Pra passar pela pessoa.
É. E fico ali do lado, né. A gente tá junto ali, e tal.
Aham. Companhia é, vocês estão f criando uma memória, né? Vocês vão lembrar disso depois.
Claro, claro. Claro. Não, certamente. Porque o o pior, sabe qual é o meu medo? Ele é tipo, o tempo passar porque ninguém vive pra semente, né, amanhã um dos 2 já não está mais aqui, alguma coisa assim, e você se arrepender, ou lembrar de um dia: "Puxa" exato, "Podia ter"
Hum? Uhum. Uhum. De não ter feito. "Ah, deveria ter passado mais tempo. Deveria ter falado que amava".
Exato, podia po poderia eh, não, é poderia ter assistido mais filme juntos, né, porque aquilo é um prazer, e tal. Poderia ter lá ajudado no jardim, tá mais tempo junto lá, fazendo alguma coisa. A gente faz isso até pra lavar o carro <chuckles> às vezes. Vou lá vou eu junto e tal, só pra estar lá, né. Porque a
Sim. Uhum. Uhum. Sim. É. Só pra f marcar presença, né?
Exato. Porque é divertido, a gente conversa, né. Brinca ali, dali a pouco um molha o outro, assim, entendeu? E aquilo, é como diz você, a gente faz uma memória ali, né. Então isso é importante, eu preciso é achar esse livro aí.
Sim. Faz uma memória. Uhum. E você pode ter certeza que que vai ficar nossa, eu eu eu amo criar memórias, amo. Eh, pra mim é muito importante. Muito importante.
É, muito bom isso. É muito bom. Eu eu preciso é achar esse livro aí, <laughs> pra ler.
Eu não sei eu não sei se é um livro, mas eu lembro que t tava na moda, tava todo mundo falando, assim. Mas já que você comentou que é um livro, eu vou vou buscar.
Uhum. Eu não sei, eh alguém me falou. Alguém me falou que era um livro, porque eu me eu já me me lembro de alguém ter comentado, assim, comigo. Eh, e eu acho que sim.
Hum. É, eu acho que a própria teoria veio do livro, né. Aí se popularizou pelas redes sociais.